Hallo, ähm, du, vielen Dank, dass du mir dein Ohr leihst. Ich habe so ein ganz grundsätzliches Problem. Ähm, in den letzten sagen wir mal, in den in den letzten 10, 15 Jahren ist mein Leben immer unsicherer geworden, ähm, und ich habe das bis vor Kurzem auch genossen. Ähm, ich lebe alleine und konnte immer meine Entscheidungen für mich selber treffen und habe es genossen schneller Entscheidungen zu treffen und w wirklich auch ungewöhnliche Sachen für mich zu entscheiden, ungewöhnliche Sachen zu machen. Also, ich habe 'n kompletten Karrierebruch gehabt, ähm, ich habe war Vice President Marketing in 'nem großen internationalen Unternehmen und bin dann Tauchlehrerin geworden. Ähm, und durch diesen Tauchlehrer-Job bin ich von Land zu Land gehüpft, von Insel zu Insel gehüpft. Ähm, und das hat mir ganz gut gefallen, hm, bis ich's 'n bisschen ausgereizt hatte. Ähm, sowohl, äh, ö es hat a hat mir eigen einfach gereicht. Ähm, und es war physisch dann auch nicht mehr möglich.
Okay.
Ähm Und jetzt, f in den letzten 2 Jahren, versuche ich, wieder richtig Fuß zu fassen, und das fällt mir 'n bisschen schwer. Ich habe da 'n paar, äh 'n bisschen Pech gehabt, ähm und m habe jetzt gerade mal wieder einen einen Wechsel gemacht von der Festanstellung hin zur frei zum freiberuflichen Leben
Mhm.
und ich mache mir einfach Sorgen.
Okay.
Ich mache mir s ich mach mir Sorgen, dass ich jetzt, ähm, die richtige Entscheidung getroffen habe, und ich mach mir Sorgen, wie's weitergeht.
Mhm. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen, ja. Grade diese diese Schnitte, die ein Leben, ja, doch mehr oder weniger begleiten bei vielen Leuten, das sind ja immer diese Übergangsphasen, die dann auch immer mit Unsicherheit gekoppelt sind. Das ist mehr als verständlich und das tut mir auch sehr leid zu hören, dass du dich grad so fühlst. Da kann ich dir aber bestimmt auch 'n bisschen helfen, damit 'n bisschen besser umzugehen. Wenn ich dir da noch 2, 3 Fragen stellen dürfte, um das, hm, ja, etwas genauer einordnen zu können. Wäre das okay?
Ja, selbstverständlich gerne.
Okay, super. Ähm, du hast ja gesagt, du hast jetzt wieder so einen Cut hinter dir, ähm, und bist wieder von der Festanstellung ins Freiberufliche gewechselt. Wie lang ist dieser Schnitt denn her ungefähr?
Da hat, äh das ist, äh, ähm, so fließend in den letzten Monaten passiert. Ähm, äh, m m, seit seit Ende August ungefähr, ähm, habe ich sukzessive, ähm Ende August habe ich, m m einen Job verloren als Lehrerin, ähm, und habe da einfach notgedrungen angefangen, ähm, h h hier, ähm, 'n neuen Kunden zu finden und da 'n neuen Kunden zu finden und die, äh, decken nicht alle 'n hundertprozentigen Job ab. Ähm, ich bin da quasi reingerutscht, ohne dass ich mich bewusst dafür entscheid entschieden habe.
Okay, das heißt aber auch, da, ähm dass du jetzt halt, äh, volle Aufträge Auftragsbücher hast, ähm, dass du ja 'ne Dienstleistung anbietest, die doch, hm, wenn man so möchte, relativ beliebt ist, ja? Das heißt, du bist nachgefragt, du hast aktuell zumindest doch 'ne relativ, äh, gute Sicherheit, ja?
Ja, also, ich habe 'ne ja, es ist es ist okay. Ähm, ich habe momentan, sagen wir mal, 5 Kunden, ähm. Und auf der einen Seite, ähm gefällt mir das nicht, weil das einfach nichts entschieden ist entschiedenes ist, ich möchte mich so gerne konzentrieren können auf meine Tätigkeit. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Sicherheit, wenn einer von denen wegfällt, ähm, lande ich nicht ganz auf der Nase und das das ist das ist schon was Gutes.
Mhm. Ja, wenn ich dich grad richtig verstanden habe, hättest du's auf der einen Seite lieber, dich nur um einen Kunden zu kümmern, aber halt voll und ganz, ja? Und auf der anderen Seite genießt du aber auch so 'n bisschen die Sicherheit, mehrere Kunden zu haben, als, äh, Rückfallsicherung, ja?
Ja, äh, genießen ist nicht unbedingt das richtige Wort, ähm Ich kann nicht von der Hand weisen, dass da auch 'n positiver Aspekt dabei ist. So ist, glaube ich, eher die Einschätzung. Ich würde mich wirklich gerne auf eine Aufgabe konzentrieren und die richtig durchziehen.
Okay, das heißt, du würdest wahrscheinlich auch sehr gerne wieder 'ne Festanstellung bevorzugen, wenn ich das korrekt einordnen kann?
Ja, unbedingt. Ich liebe die Sicherheit, die ich immer mit einer Festanstellung in Verbindung gebracht habe, obwohl meine Karriere wirklich der beste Beweis dafür ist, dass die Sicherheit nicht existiert.
Mhm. Okay. Und diese oder versuchst du aktuell schon wieder in 'ne Fast Festeinstellung reinzukommen? Bist du aktuell auf der Jobsuche oder jetzt durch deine Tätigkeit aktuell ja nicht?
Ne, eher nicht.
Mhm.
Ähm, ich habe 'ne zu lange Phase des Suchens hinter mir und, ähm, diese Kündigung, die ich im August gekriegt habe, die war sehr enttäuschend. Ähm Jetzt lasse ich's erst mal laufen. Es ist für mich mental sehr anstrengend 'n neuen Job zu suchen. Ähm, ich habe im Moment 'n Auskommen, das heißt, da kümmere ich mich lieber drum.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, wenn man enttäuscht wurde von der von dem letzten Unternehmen, wo man wirklich sein Herzblut und seine Leistung reingesteckt hat, ja, dass man danach auch erst mal 'ne gewisse Zeit braucht, um diese Übergangsphase abzudecken, ja? Um das um da wieder psychisch sich ein wenig zu erden. Das ist völlig verständlich, aber mittelfristig würdest du trotzdem eine eine Festanstellung bevorzugen, sagst du, ja?
Ja, unbedingt.
Mhm, ja. Jetzt hast du ja ganz am Anfang gesagt, du warst in 'ner relativ leitenden Position im Marketingbereich. Wäre das wieder was für dich oder sagst du, ne, in den Bereich willst du eigentlich gar nicht mehr zurück?
Ähm, das ist eher keine Option mehr für mich aus 2 Gründen. Das eine ist, ich bin ausm Marketing raus und habe ich kann dir gar nicht die Erleichterung beschreiben, die ich empfunden habe. Ähm, also es war wirklich 'ne 'ne sehr persönliche Entscheidung. Ich, ähm, bin zum Zyniker geworden im Marketing und will damit hm, mich damit wirklich nicht mehr beschäftigen. Auf der anderen Seite ist die Branche auch so in großen Schritten nach vorne gegangen, ich könnte da überhaupt nicht mehr dran teilnehmen, also ich ich kenne mich da überhaupt nicht mehr aus.
Okay, und in welchem Bereich hast du denn deinen Lehrerberuf verrichtet?
Ähm, ich bin Lehrerin für Deutsch und für Englisch
Mhm.
und ich bin, äh, Tauchlehrerin. Das heißt, ich kenne mich in der Tausch Tauchbranche sehr gut aus. Ähm sowohl, ähm, in 'nem touristischen Teil, als auch in dem in 'nem tatsächlichen Erziehungsteil.
Okay, gut und du hattest ja auch erwähnt, dass deine deine deine Lebensphase, wo du da als Tauchlehrerin selbstständig gearbeitet hast klar, dann warst du von Land zu Land unterwegs und hast das auch 'n bisschen genossen in dieser Phase, bis du es nicht mehr konntest. Aber das war doch scho äh, doch schon eher so 'n bisschen 'ne glückre eine glücklichere Zeit in deinem Leben. Könntest du das so bestätigen?
Ja, auf jeden Fall, ähm. <clears throat> Ich habe in Thailand gelebt, in den Philippinen, ähm, in Französisch-Polynesien, auf Palau, äh. Ich habe 3 Jahre in den Malediven verbracht, ähm. Das war großartig.
Okay. Mhm. Das klingt doch schon mal sehr gut. Und für das Unternehmen äh, das Unternehmen als äh, für welches du als Lehrerin jetzt zuletzt gearbeitet hast, was dich gekündigt hat, war das ein deutsches Unternehmen?
Oh, ja. Ne, das war in Italien.
In Italien, okay.
Ja, ja, ich bin jetzt auch in Italien, ähm. Ich, ah ah, bin zu für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich 'n kleines bisschen ähm, zur Ruhe kommen möchte. Ähm, äh als Symptom ausgedrückt. Ich habe 'n grünen Daumen, ich würde k äh, ich habe mir wirklich gewünscht 'ne Pflanze wachsen zu sehen
Mhm.
ähm, und ich habe gemerkt, dass ich wie stark ich Europäerin bin, insbesondere in der Zeit, als ich in den Malediven gelebt habe. Ähm, ich habe wirklich europäische Bedürfnisse, Euro f europäisches Verständnis und europäische Werte und, ähm die wollte ich wirklich hier in Italien wiederfinden und habe sie auch, ähm, bis zu einem gewissen Grade gefunden.
Das klingt doch schon mal sehr gut zu hören, ja. Und, da hätte ich auch so 'n bisschen ‘nen kleinen Vorschlag, ja? Wenn du sagst, okay, du wirst dich da wirst da 'nen Platz finden, wo du bleiben kannst und du wirst da diese Pflanze wachsen sehen und hast aber auch kannst dich 'n Stück weit mit Italien zumindest assoziieren, ja? Auf der anderen Seite warst du ja doch in diesem Tauchsegment relativ glücklich, ja? Wäre das ist eine Idee, dass du vielleicht mal in Italien direkt schaust, ob's da Möglichkeiten für 'ne Festanstellung für Tauchlehrer gibt, ja? Wenn du sagst, du kannst das körperlich nicht mehr, wie du's vielleicht eingangs erwähnt hast, wär's ja auch 'ne Idee, eventuell 'ne administrative Rolle in der Verwaltung anzustreben, wenn du denkst, das ist, äh liegt dir besser, ja?
Mhm. Ja. Mhm. Ha. Äh, ich bin tatsächlich nicht weit vom M Meer weg, ich bin 10 km, 15 km vom Meer entfernt. Ähm. Ich habe zumindest noch nie geguckt, was hier an der Küste tatsächlich in Sachen Tauchen ist. Ich lebe in der Nähe der Adria. Ähm, auf der anderen Seite der Adria, in Kroatien, weiß ich, ist großartiges Tauchen. Ähm. Das ist tatsächlich mal 'ne Idee.
Mhm.
Einfach mal zu gucken. Ich bin jetzt erst etwas über 1 Monat hier, insofern, ähm, kenne ich mich noch nicht so gut aus, aber, äh, da möchte ich durchaus mal 'n bisschen nachforschen.
Okay.
Da habe ich noch nicht noch gar nicht dran gedacht.
Das klingt doch gut. Ja, und ich glaube auch, wenn du dich bisschen länger jetzt in dem Land bleibst, dass du und dich 'n b b bisschen mehr Zeit hast, dich da zu settlen, dass du da auch, äh, 'ne stärkere Verbindung zu dem Land aufbaust und da wieder ruhiger wirst.
Ähm, vielen Dank für deine beruhigenden Worte.